あ、売ってますよ。あの、英語に訳したのとかも普通に売ってますね。うん。
あ、へえ、そうなんだ。なんかふん、うん。
ま、私、でも読んだことないんですけど、でもやっぱりハルキって
あ、そんだ。
かんなんか、呼ばれてる感じがします。あの、結構こっちのひ人でも、あの、す読書好きな人だったら知ってると思います。うん。
あ、へえ。 あ、そうなんですね。へえ。じ実は村上春樹さん以外は日本の、あの、作家さんはあんまり知らないんですけど、えっと、そちらはそうなんですよ、村上春樹さんのすごいファンなので、私が。大体よあの、出したものは全部読ん
うんうん。 ええ。 え、そうなんですか？ ええ、うん。 です。あいは と、え、それ以外は、きゃ逆に海外の作家の作品を読んでるんですか？
はい。 あ、そうですね。す大体海外の人のやつです。
へえ。 へえ。え、日本語ですか？それともその、くく別の言語で。
あ。